อืม แล้วท่วมทีหนึ่งนี่เยอะไหมครับ แบบ ถ ถึง ถึงบ้านไหม เข้าไปในบ้านไหมอย่างเงี้ยครับ?
ค่ะ จะบอกว่าท่วมทุกครั้งเนี่ย มันก็จะเพิ่มระดับมากขึ้นเรื่อย ๆ ค่ะ เราเคยเจอตามประสบการณ์นะ ก็เคยเจอตั้งแต่ อ่า หน้าแข้ง จนมาถึงสะเอว จนมาถึงคอ จนท่วม ชั้น ชั้นล่างมิดไปเลย อย่างเงี้ย
โอ๊ย อือฮึ อือฮึ โอ้โฮ!
เออ
อันนี้ไม่เล็กแล้วครับเนี่ย เริ่มจากหน้าแข้งแล้ว ขึ้น ไปคอเลย โอ้โฮ!
ค่ะ ใช่ มันก็มัน ใช่ ระดับ ใช่ ระดับความสูงมันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อะค่ะ แต่ว่าพอมันถึงแบบ พอชั้น ครั้งสุดท้ายก็คือ อ่า ชั้นล่างมิดไปเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นน่ะก็ โอ้โฮ! ท่วมมาระยะเป็น 10 ปีแล้วแหละค่ะเนี่ย อืม
ครับ อืม ก็คือเจอทุกปี ใน ใน ในระดับประมาณนี้ อยู่ที่ว่าปีไหนจะเป็นแข้ง ปีไหนจะเป็นเอว ปีไหนจะเป็นคอ อย่างเงี้ยเหรอครับ?
ค่ะ ถามอะไร? ถูกต้อง ใช่ค่ะ อย่างงั้นเลย อืม ก็เลยบอกว่าไอ้ช่วงฝนตกมรสุมนี่ ทางนี้จะแบบค่อนข้าง คือเราก็เฝ้าระวังแหละ แต่เราก็มีวิธีการรับมือ ที่เราแบบอาจจะเป็น เป็นเหมือน เขาเรียกว่า เป็นเหมือนตลก เป็นเหมือนโจ๊ก ที่คุยกันขำ ๆ อะค่ะ เหมือนกันเหมือนแบบ เหมือนนัด เหมือนเราจะบอกว่า เอ่อ วันนี้นัดน้องน้ำไว้ 03:00 นะ อะไรอย่างเงี้ย เออ ประมาณเนี้ย อือฮึ ค่ะ
โอ้โฮ! อือฮึ อืม โอ้โฮ! แล้วรับมือยังไงอะครับ รับมือยังไงอะ?
ก็อย่างงี้ค่ะ อ่า ถ้าเกิดว่ามีอุตุประกาศแล้วเนาะ ว่ามรสุมจะเข้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีพายุเข้า อะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็จะช่วยกันเฝ้าระวังค่ะ แล้วก็ที่บ้านอะ มันก็จะมี เขาจะมีคลองรับน้ำอยู่เนาะ ใกล้ ๆ ก็จะมีคลองรับน้ำอยู่ ซึ่งคลองอันนี้มันเป็นคลองใหญ่ค่ะ แล้วมันก็จะรับน้ำมาจาก มันเหมือนเป็นศูนย์รวมน้ำจากอำเภออื่น ๆ มาด้วย มาลงคลองนี้ แล้วคลองเนี้ยมันก็จะไหลลงไปลงทะเล อา
อือฮึ ครับ อือฮึ อ๋อ ครับ ๆ อืม อือฮึ ๆ ครับ
ก็จะมีการเฝ้าระวัง ระดับน้ำของที่คลองนี้ด้วย ค่ะ อ่า ดูระดับน้ำกันว่า เอ๊ะ! มัน มันสุ่มเสี่ยงแล้วหรือยัง? อย่างเงี้ยอะค่ะ อืม
อือฮึ ครับ แล้วแบบนี้มีการรับมือเตรียม อ๋อ เก็บของที่บ้านเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ายังไงครับ?